Bạn ơi, thật sự luôn á nha, mình á thì trước giờ á, mình chỉ nhơ xem coi là, ờ, chị mình nè, rồi, ờ, bạn bè xung quanh nè, kiểu như là, đã có con thì nó chăm sóc sao. Thì mình thấy cháu mình á với con của mấy đứa bạn mình á, nó dễ chịu lắm bạn, cái, kiểu như là, nó mới sinh ra á là nó nằm nó ngủ không à, nó ngủ dậy qua nó ngủ chán ha, cái bắt đầu nó dậy cái nó bú xong rồi nó chơi nó cười, vui dễ thương lắm. Mà mình á, thì hông biết làm sao mà cái đứa nhỏ nhà mình á, lúc mà mình sinh ra đó, mình, ờ, chỉ nghĩ đơn giản là, à, chắc nó cũng như con người ta, chắc cũng ăn rồi ngủ chắc là dễ hổng sao đâu. Ờ, vậy mà cái lúc mà mình sinh nó ra đó nha đó bạn, hông biết sao mà nó ngủ ít lắm bạn, nó ngủ khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ cái bắt đầu nó dậy. Ờ, nó dậy mà, kiểu như là, hổng phải là để nằm chơi bình thường đâu, nó dậy rồi xong hông biết là nó có khó chịu chỗ nào hông? Cái là nó nó khóc hoài à. Ờ, mà đỉnh điểm của cái sự khóc á bạn, là trước khi đi ngủ buổi tối bạn ơi. Ờ, hổng biết sao mà con mình nó khóc mà nó khóc liên tục khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ, mà nó khóc, rồi, à, nó khóc mà tới độ mà, ờ, mặt mũi của nó đỏ ửng lên hết trơn luôn. Thì thực sự nha, mình khi mà mình ôm con mình khóc như vậy đó, mình cảm thấy cảm giác là mình lo lắng nè, ờ, mình sợ là con mình có bị gì hông, rồi mình lại tự trách bản thân nè, ô, hông biết là mình có mắc lỗi gì khi mà mình chăm sóc con của mình hông, hay là mình làm mẹ nhưng mà hổng tốt? Đó, kiểu như vậy đó. Ờ, cho nên là mình cứ cảm thấy là cái tinh thần của mình nó không có, ờ, được gọi là phấn khởi khi mà mình chăm con. Lúc trước á bạn, khi mà mình, ờ, có bầu nè, thì mình trông chờ lắm, kiểu như là, mình mong sau khi mà mình đám cưới xong á là mình, ờ, có con liền mà, đó. Cho nên khi mà khi mà mình có thai nha, ôi cha, mình mừng lắm, mừng vô cùng luôn! Ừ, có thể là bởi vì cái cái việc mà mình mừng như vậy đó, cho nên là mình hơi sơ sài trong cái, à, trong cái giai đoạn nó là chuẩn bị kiến thức. Ờ, có thể là mình chỉ kịp nhìn vào chị mình, nhìn vào mấy đứa bạn để mình lấy cái kinh nghiệm đó để mà mình chăm sóc con, rồi khi mà con mình nó không giống như như những cái hình mẫu đó đó, thì mình lại cảm thấy là, ồ, chắc là mình có lỗi rồi, ờ, hoặc là, ừ, việc mình làm không tốt. Mà mình á, có đi bác sĩ rồi bạn, thì bác sĩ nói như vầy
À, vậy hả? Ngoan, ờ. Ừm. Rồi. Vậy hả? Ừm. À. Ừm, trước ngủ. Ừm. Ồ, vậy à? Ừm, mình hiểu. Ừm. À, vậy à, ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, mình hiểu. Ừm. Ừm, cũng đúng. Nhờ. À! Ừm, mình hiểu. Ừm.
những đứa trẻ sơ sinh á, mà nó, ơ, nó sinh ra nó nó nó có cái việc mà khóc như vậy á, à, là chứng tỏ nó đi khỏe mạnh á. Ờ. nhưng mà thực ra có nghe như vậy mà mình vẫn không có thấy cái sự tiến triển nào, nó vẫn khóc như thế mà suốt 3 tháng rồi bạn, ờ, cho nên áp lực tâm lý của mình rất là mệt mỏi luôn. Ờ, bây giờ mình cảm thấy là mình rất là sợ mắc lỗi mình làm cái gì, mình cũng sợ là mình làm hông đúng hết trơn á bạn. Ờ, hông biết là viên nào dành cho mình về cái việc là mình có thể tìm ra cách chăm con mà không sợ mắc lỗi hông?
Ừm. À! Ừ hứ. Đó, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, thiệt sự thì nghe cái câu chuyện của bạn thì mình thật sự là mình cũng rất là cảm thông với bạn. Thiệt sự thì câu chuyện này không phải chỉ riêng mình bạn đâu nha, có rất là nhiều người mẹ đang gặp phải cái vấn đề như thế này, tại vì khi mà đã thấy con mình, kiểu như là, nó quấy khóc, hoặc là, kiểu như, có những cái biểu hiện không tốt thật sự là mình rất là lo lắng, đúng hông nè? Vậy thì nếu như mà nói để nói, cái điều mà bạn sợ nhất khi mà bạn nghĩ rằng là bạn chăm sóc con của mình chưa có tốt á, thì bạn đang nghĩ cái gì trong đầu? Ví dụ như là, à, lo là sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe của con hay là lo là một cái vấn đề nào đó chẳng hạn, thì nếu như mà khi trường hợp đó thì bạn sẽ sợ nhất cái điều gì?
Ừm. Lo lắm bạn ơi! Ừm. Mình lo những cái chuyện á, đó là ví dụ như là trẻ sơ sinh á, thì nó có những cái mà nó chưa hoàn chỉnh ở trong cơ thể á. Đó, mình sợ là, ừ, không biết là, ừm, mình quan trọng nhất là cái chuyện là sức khỏe của con mình thôi, mình chỉ sợ là hông biết nó có lầm lỗi ở đâu hông, nó có cái chỗ nào đau mà nó chưa biết nói, cho nên nó hổng nói được cho mình hông. Ờ, cho nên thực sự là cái cái tâm trạng của mình lúc nào cũng phập phồng, mình cũng hồi hộp, ng ngay cả lúc mà con mình ngủ á, mình cũng hổng dám rời mắt luôn. Mình để ý coi nó có thở được bình thường hông nè, à, rồi coi ánh mắt, khuôn mặt của sao, riết rồi mình nhìn mình á hả, ờ, vừa tàn tạ vừa xấu xí mà giống như là bị ám ảnh vậy đó bạn.
Đúng rồi. Ừm, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Nghe thực sự rất là là là khổ tâm, đúng hông? Vậy thì, ừm, cái nỗi lo đó nó sẽ thường xuất hiện đến với bạn khi nào? Khi mà con của bạn nó quấy khóc, hay là con có những cái triệu chứng nó không được tốt trong sức khỏe, hay là bây giờ đến thời điểm hiện tại thì hầu như là mọi lúc thì bạn đều lo như vậy?
Ừm. Ừm. Nói chung á, là cái cái sự mà lo lắng với lại là sợ mắc lỗi của mình á, nó cứ thường trực nó nằm ở đó á bạn. Ờ, kiểu như là mình cũng cố gắng mình tự an ủi bản thân rồi, kiểu như là mình nói, ờ, bác sĩ người ta nói là bình thường, người ta nói là khỏe mạnh là hổng sao, mà sao mình lại cứ là lo lắng thế này thế kia đó. Đó, nhiều khi rồi mẹ mình nè, rồi mấy chị cũng nói nữa, ờ, nhưng mà mình vẫn cảm thấy lo lắng, kiểu như là cả ngày mình cảm thấy như là hổng yên vậy đó, bạn ơi.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Vậy thì như là lời bạn chia sẻ thì trong cái khoảng thời gian đó lúc mà bé còn vẫn là, kiểu như là, bé mới sinh bé sơ sinh, đúng hông bạn?
Đúng rồi đó, thực sự thì, à, con mình nó, ờ, sinh thì bây giờ nó mới có, à, 3 tháng hơn thôi, cho nên là nó ừm, và cái biểu hiện của nó là vẫn chưa hoàn chỉnh nè, rồi cái tâm lý của mình vẫn chưa ổn định lại sau sinh nè.
Ừm. À, 3 tháng tuổi. Ừm. Rồi, mình hiểu. Vậy thì, ừm, trong những cái khoảnh khắc mà khi mà cháu quấy khóc như vậy á, thì, ờ, bạn có nhận được cái sự trợ giúp nào từ, ờ, chồng của mình nè, hay là từ bố mẹ chồng hay là bố mẹ ruột của bạn hông? Hay là thậm chí là, à, anh chị hay là bạn bè chẳng hạn?
Ừm. Ừm. Nói nào đâu á, thì mình cũng dọn về ở chung với mẹ của mình khi mà mình sinh con, đó. Nhưng mà mẹ của mình á thì bận cả ngày, kiểu như là, nấu cơm bà đẻ á bạn. Người ta hay nói á là cơm bà đẻ là phải chăm chút nè, phải ăn món này, phải ăn món kia cho hồi cho nó hồi phục á. Trời ơi, thì mẹ mình ta nói đi chợ rồi nấu cơm, phục vụ cho mình một ngày 3 bữa là mình đã thấy mẹ mình vất vả lắm luôn rồi á. Cho nên là mình thấy là bây giờ mà mình còn nhờ mẹ chăm con nữa, mình thấy ngại quá đi, đó. Còn ông xã mình thì đi làm cả ngày đến, à, tối 9:00 mấy mới về, cái mình lại nghĩ bây giờ mà kêu chăm con thêm buổi tối thì ngày mai lại hông đủ sức đi làm, mình lại cũng thấy tội. Thế là cuối cùng mình ôm cả ngày luôn bạn ơi!
Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ồ. Đúng rồi. Chính xác luôn. Ừm, OK. Rồi, OK. Ừm. Đúng rồi. Ừm, rồi, OK. Thì sau khi mà nghe cái câu chuyện của bạn thì với kể cả những cái dữ kiện mà bạn đã vừa kể đó, thì thực sự mà nói là cái việc đầu tiên là mình phải thật sự là rất là thông cảm với bạn. Về cái câu chuyện này thì hầu như những cái người mẹ là người lần đầu làm mẹ thì hầu như họ đều mắc phải, nên là cái chuyện này thì bạn cũng ít nhiều có thể quan tâm, đấy, không chỉ riêng mình bạn đâu, đấy. Thì, ừm, thực sự mà nói thì như mình vừa chia sẻ đó, có nghĩa là với những cái người mà lần đầu lần đầu tiên làm mẹ á, thì cái việc mà mắc phải những cái sai lầm hoặc là những cái cách xăm chăm con nó chưa có được đúng cách á, thì nó là một cái chuyện rất là bình thường. Thực sự mà nói, đó là một cái chuyện rất là bình thường, thì hầu như là, ờ, những mọi người đều sẽ ít nhiều sẽ có những cái lỗi, đấy. Nên là bạn cũng không có cần phải quá tự trách hay là quá lo lắng khi mà cái lỗi đó nó không có quá ảnh hưởng, nó không có quá nghiêm trọng, đấy. Thì thay vì cái việc là ngồi đó, ừm, gọi là, à, tự trách bản thân mình, thì trong cái khoảng thời gian đó bạn có thể là dành thời gian để mà, ờ, tìm kiếm những cái thông tin từ bác sĩ chuyên ngành nè, hay là kể cả những cái người mà họ đã làm mẹ trước để có thể là nhận những cái, gọi là, những cái lời khuyên nè, cũng như là những cái chia sẻ. Ví dụ như, ừ, khi mà con của bạn nó rơi vào cái tình trạng nó quấy khóc, ờ, trước khi ngủ hay là sau khi ăn, hay là khi mà bé có những cái triệu chứng gì đó nhất định á, thì với những người mà họ đã có cái kinh nghiệm làm mẹ rồi, thì chắc chắn là họ sẽ dễ dàng để mà, ừm, nhìn ra cái vấn đề và chia sẻ lại cho bạn cái kinh nghiệm, để giúp cho bạn khắc phục lại cái vấn đề đó. Và kể cả những bác sĩ thì chắc chắn là họ sẽ có cái chuyên môn nhất định, và các cách mà họ trình bày thì chắc chắn là bạn cũng sẽ dễ dàng để mà, ờ, tiếp thu hơn nữa, đấy. Thì đó là cái việc đầu tiên mà mình nghĩ là bạn nên làm trong cái khoảng thời gian này, thay vì cái việc là ngồi đó để mà tự trách bản thân mình, đúng hông nè?
Ừm. Vậy á hả? Ồ. Ừm, ừm. Ồ, ra là vậy ha! Ừm, mình hiểu. Ừm, vậy cũng hay. Ừm. Ừ, hợp lý á. Ừm, ừm, ừm. Ồ. Ừm, công nhận á nha. Nghe bạn nói á là mình phải phải xác nhận điều vầy nè, mình thuộc cái loại đó là, kiểu như là, tự nhiên khi mà nhận cái cảm giác đó là, à, có bầu rồi chuẩn bị có con á, kiểu như là hào hứng quá đi, cho nên quên mất cái việc á là mình thiếu kiến thức nè. Mình cứ nghĩ đơn giản là những cái đứa trẻ nào chắc là nó cũng đương như nhau hết trơn. Á, con người ta ngủ, ờ, giỏi nè, con người ta, à, không khóc nhè nè, thì chắc là con mình cũng vậy. Cho nên là chính ra là mình đã thiếu sót ở trong cái việc đó là mình học tập và bổ sung cái kiến thức trước khi mà làm mẹ. Mà bạn nói nha, mình nghe hợp lý đó. Mình nên tìm đến những cái bác sĩ để mà nhận thêm cái lời khuyên của họ, rồi mình cũng hỏi ngay những cái người mà kế bên mình nè, mẹ của mình nè. Thật sự thì mẹ mình cũng nói, mà, kiểu như là, cứ bối rối rồi mình cứ cho là, à, cái kinh nghiệm này xa rồi, xưa rồi, cho nên nhiều khi mình hổng nghe. Đúng là mình sai thiệt á! Mình phải để ý kỹ lại cái điều mình nói, với hỏi thêm mấy chị để ch có thêm cái kinh nghiệm mà nuôi con cho nó bớt lo lắng mới được đây bạn ơi.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, chính xác như vậy. Ừm. Ừm. Ừm. Đó! Đấy. Ừm. Đúng rồi đó. Thì, ừm, với cái việc mà bạn có thể là hỏi tha những cái, gọi là, những cái kinh nghiệm từ những cái người mà đã làm mẹ rồi, và kể cả là những cái ý kiến từ bác sĩ á, thì nó sẽ giúp cho bạn có một cái nền tảng kiến thức để mà chăm sóc con của mình một cái cách tốt hơn. Và ngoài ra á, thì, ừm, khi mà bạn gặp phải những cái tình huống mà con của bạn quấy khóc, hoặc là bé có những cái triệu chứng, gọi là, ờ, không có tốt á, không có được bình thường ấy, thì trong cái nhất này thì bạn cũng nên á là tập giữ cho bản thân mình một cái tinh thần sao cho nó bình tĩnh nhất, á. Thì khi mà ví dụ như mà gặp con của mình quấy khóc hoặc là, kiểu như là, có những cái triệu chứng như là ho hay là nóng sốt thì, ờ, cái lúc này á là bạn cần phải bình tĩnh, đấy. Thì trong cái lúc khoảng thời gian này thì bạn nên là tập cái việc là, ờ, hít thở đều để mà giữ cho mình được cái sự bình tĩnh, chính cái sự bình tĩnh này khi mà, ờ, bạn thấy con mình có những cái triệu chứng nó không tốt á, thì bạn sẽ, gợi à, dễ dàng đưa ra những cái, gọi là, cái nhận định, rồi kể cả những cái cách để mà xử lý nó tốt nhất. Tránh cái việc á là khi mà thấy con của mình đang, kiểu như là, đang khó chịu như vậy thì nó sẽ khiến cho cảm xúc của bạn đôi khi nó sẽ hơi bị bồn chồn, và chính cái điều đó thì sẽ dễ dàng khiến cho bạn, kiểu như, vội vã đưa ra những cái quyết định, thì điều này thì đôi khi nó sẽ dẫn đến cái những cái câu chuyện này sẽ không tốt, đấy. Thì nên là tốt nhất là cũng là ngồi một phần, ừm, phải tập lại cái, gọi là, cái cái tinh thần của mình trước nữa, đúng hông nè?
Ừm. Ừm, ừm. Ha! hợp lý. Ừm. Ừm. Ồ! Ph phải thế nha. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi đó. Bạn nói á, mình mới xác nhận một điều như vậy nè, tự nhiên có con cái mình quên luôn bản thân bạn ơi. À há, mình á hả, nhiều khi mình nhìn mình lại vô gương, mình thấy, a, sao mà nó tàn tạ, ơ, sao mà nó, cái kiểu, ờ, ờ, không có để ý gì đến bản thân gì hết trơn, kiểu như là, mình cứ lo lắng quá, mình cứ lo lắng con mình hổng khỏe, rồi lo lắng là làm mẹ hổng tốt, rồi lo lỗi này kia á. Ơ, nghe bạn nói á thì mình công nhận nha, mình phải khỏe nè, mình phải vui nè, thì mình chăm con nó mới hiệu quả được. Còn bây giờ cứ để cho bản thân của mình sức khỏe thì hổng tốt, tinh thần thì bị ảnh hưởng á, thì làm sao mà cho con mình nó vui được. Nó nhìn mặt mình, chắc là nó cũng hông thể nào nó vui nổi, mà nó cũng không thể nào mà nó buồn ngủ nổi hả bạn? Ờ, thực sự hay nha, nghe bạn nói vậy mình nhận ra được nhiều vấn đề lắm luôn á, chắc chắn là mình sẽ áp dụng rồi nè, mình cảm ơn bạn rất là nhiều luôn nghen!
Đấy. Ừm. <laughs> Xơ xác. Ừm. Đấy, ừm. Ừm. Ừm. Đúng vậy. Ừm. Chính xác, hừm. Được rồi. Ừm. OK, hy vọng là bạn sẽ xăm con mình tốt hơn và ngày càng khỏe hơn nha. OK, bye bye bạn!
OK. Bye bạn.